แล้วหลังจากที่ อะ เรารู้แล้วว่า เขาอะมองเราในลักษณะแบบเนี้ยค่ะ เราได้มีการแบบปรับตัวเองในเรื่องการพูดไหมคะ? ว่าแบบ อืม เราจะแบบ
อือฮึ อืม พยายาม พยายามอย่างถึงที่สุดค่ะ คือเหมือนแบบว่า ด้วย อันเนี้ยต้องสงสารเรานิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าคนเราอะมันไม่มีการรู้ตัวหรอกค่ะ เพราะว่าตัวเราอะก็เข้าใจว่า เออ พูดอย่างงี้ไปอะ
ค่ะ มันปรับกันไม่ได้ง่าย ๆ ใช่ไหมคะ? เนื่องด้วยว่ามันเคยชินกับตรงนี้ไปแล้ว
เหมือนจะ คนเราอะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเนาะว่า แบบว่า เออ ถ้าเรา คนมาพูดอย่างนี้กับเราอะ เราไม่รู้สึกอะไร แล้วเราจะเอาตัวไหนไปชี้วัดล่ะ ในเมื่อตัวเราไม่รู้สึกอะ เราก็คิดว่าเขาไม่รู้สึก เราก็เลยไม่รู้ว่า "อ้าว แรงเหรอคำเนี้ย? ไม่รู้" อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่พอเพื่อน เพื่อนพูดบ่อย ๆ อะ เราก็ไม่ได้อยากจะทำร้ายเพื่อน เราก็เลยเลือกเป็นว่า อ๋อ งั้นเขาโทร ใช่ งั้นเขาโทรมา เอาเป็นว่า บางทีเขาคงไม่ได้อยากฟังคำตอบหรอกเนาะ เขาแค่อยากจะระบาย แล้วคงจะเป็นคำสร้อยอะ แบบว่า "ตัวว่าอย่างงี้ดีไหม? อ ตัวคิดว่า ไอ้เนี่ยมันคิดยังไงกับเขา?" อะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะเป็นคำสร้อยเฉย ๆ แหละ คงไม่ใช่คำถามหรอก เราก็พยายามปรับความเข้าใจ อือฮึ
ค่ะ อืม ค่ะ ไม่พูดดีกว่า <chuckles> ค่ะ อืม นึก นึกภาพออกเลยนะคะ ที่แบบเวลาคนที่แบบเหมือน เขาจริง ๆ อาจจะแบบว่า อยากระบายให้เราฟัง อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คือหลังจาก ถ้าเรา พอตอนที่เราแบบไม่พูดแล้ว แล้วเขาเห็นถึงความเงียบของเรา แล้วเขามีพฤติกรรมแบบยังไงอะคะ? แบบโทรหา ยังโทรหาเราอีกไหม?
อือฮึ แต่เราก็ดัน ค่ะ อือฮึ เขาก็อึ้งค่ะ